जी, मेरी न एक समस्या है वो ये कि मैं है न सीमाएँ नहीं तय कर पाती हूँ। और कहीं न कहीं ये सीमाएँ मैं दोस्तों के बीच में कुछ ज़्यादा ही नहीं तय कर पाती क्योंकि अ, 2 दोस्त हैं उनकी अपेक्षाएँ बहुत हैं। अ अपेक्षाएँ ऐसी हैं कि मैं आपको बताऊँ मैं उनके साथ बाहर जाऊँगी घूमने या मैं उनके साथ बाज़ार जाऊँगी अ, शॉपिंग करने, खरीदारी करने या फिर अ, मतलब चिल मस्ती करने, घूमने-फिरने, मौज-मस्ती करने। होता क्या है कि हर समय मैं मौज-मस्ती नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मेरी घर के प्रति मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं और अ, मैं उन ज़िम्मेदारियों के चलते हर वक़्त उन लोगों के साथ बाहर नहीं जा सकती। क्योंकि देखिए उनके तो परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो उनका घर चला रहे हैं घर भ परिवार के प्रति जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्हें निभा रहे हैं। और वो अभी अपनी ज़िंदगी में इतने अ, मतलब उन्होंने समस्याएँ नहीं देखी है कि वो इस चीज़ को समझ सकें पर मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी समस्याएँ देखी हैं तो अ, मुझे एक ज़िम्मेदारी
हुँ, हुँ। जी।
निभाने का वो रहता है कि हाँ, अ, मैं अपने घर के प्रति अप जो मेरी ज़िम्मेदारी है, रिश्तों के प्रति, जो ज़िम्मेदारी है, उन्हें निभाऊँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार को और अपने काम को पहले प्राथमिकता दूँ। और मेरे दोस्तों की जो अपेक्षाएँ हैं, वो दूसरी तरफ हैं, वो कहते हैं कि अ, जब से मैं काम करने लग गई हूँ, तो मैं उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और ना उनका फ़ोन उठाती हूँ जल्दी, ना मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। वो तो मैं बोल देती हूँ, कि देखो मैं अभी काम करती हूँ, मैं हर वक़्त फ्री नहीं रहती हूँ, तो हर समय आपको जवाब नहीं दे सकती। अ, आप जब कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो तुरंत आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ। शीज़ तो थोड़ा-सा मतलब आप इन लोग इन लोग, इस चीज़ को समझो, तो वो बोलते हैं नहीं अब तो तू काम करने लग गई है, तो तू तो खुद को अंबानी समझने लग गई है और तू क्यों ही दोस्ती में अब अ, दोस्ती को समझेगी। अब तो हम दोस्त तेरे लिए बेकार हो गए। ऐसे करके ना, वो बहुत सारा कहते हैं ना इमोशनल अत्याचार शुरू कर देते हैं, पर मैं चाहती नहीं हूँ अ, कि हमारी दोस्ती खराब हो। और साथ में मैं चाहती हूँ कि अह, उसमें मैं सीमाएँ तय कर पाऊँ, ताकि उनको भी बुरा ना लगे और मुझे भी कहीं ये ना हो कि मैं अ, कहीं न कहीं उनको अ, एक तरीके से हर्ट कर रही हूँ उनकी जो अपेक्षाएँ हैं वो पूरी नहीं कर पा रही। जी।
जी। हुँ। जी। जी। हुँ, मैं बिल्कुल देखिए आपकी बात समझ पा रही हूँ और मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आप घर के प्रति और बाकी अपने प्रति भी, काफ़ी ज़िम्मेदार हैं, आपकी, आपने जो भी चीज़ें बताई उससे मैं मुझे ऐसा लगता है और ऐसे में अक्सर हो जाता है जब आपके पास इतनी, घर में जवाबदेही है या ज़िम्मेदारी है। तो हर बार दोस्तों के लिए उपलब्ध हो पाना मुश्किल होता है। तो देखिए इसमें आप चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक बहुत स्वाभाविक सी बात है, और इससे निकल पाना, बिल्कुल सँभव है। हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ तरीके, इस बारे में ढूँढेंगे पर, थोड़ी सी मैं और जानकारी चाह रही थी, इसी चीज़ के बारे में। जैसे आपने बताया कि अ, आपके दोस्त आपको कभी भी घूमने के लिए कहते हैं, पर आपके पास समय नहीं होता। तो आप अ, मना कर देती हैं क्या आप थोड़ा, आप फंसा हुआ महसूस करती हैं। तो अ, ये जो सीमा वाली समस्या है, तो ये हर दोस्त के साथ हो रही है, ये मुश्किल? या कुछ ख़ास दोस्त हैं, जिन्होंने, जो मतलब ये बात बिल्कुल समझने को राज़ी नहीं है कि, अगला इंसान थोड़ा व्यस्त हो सकता है। क्या आप मुझे बताएँगी?
जी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हर किसी दोस्त के साथ नहीं है। ये जो मेरे बचपन के दोस्त हैं अ, जो ब बचपन का ग्रुप है हमारे साथ दोस्ती का उनके साथ है। क्योंकि देखिए मैंने न कहीं पहले उनके साथ खूब अ, मतलब ए मस्ती किया है हँसी ठोट ठिठोली की है। बाहर जाके खेली हूँ, और खाई हूँ और, कहीं न कहीं वो आज भी मुझसे वही उम्मीदें रखते हैं वही अपेक्षाएँ रखते हैं जैसे मैं पहले उनके साथ रहा करती थी कि जहाँ मन होता था बाज़ार चली गई या फिर सिनेमा देखने चली गई। इस तरीके से बहुत सारी उम्मीदें हैं जो पहले मैं उनकी पूरी कर पाती थी कहीं न कहीं अब वो नहीं पूरी कर पाती हूँ उनके साथ घूम नहीं पाती उनके साथ बाज़ार नहीं जा पाती तो ये अ, सारी चीज़ें जी।
हुँ। हुँ। जी। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। हुँ। नहीं। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ और उम, अक्सर ऐसे में होता है कि आपके बिल्कुल नज़दीकी दोस्त है जैसा मुझे समझ में आता है। और अक्सर क्योंकि इतने घनिष्ठ मित्रता आपकी उनके साथ है तो ऐसे में वो जो सीमा रेखा वाली हम बात कर रहे हैं वो अक्सर धूमिल पड़ जाती है। तो अ, आप मुझे ये बताएँगे कि जैसे जब ये लोग अक्सर आपको इस चीज़ के लिए कहते हैं अ, किसी भी चीज़ के लिए अगर ज़िद करते हैं तो क्या आप उन्हें अ, स्पष्ट तौर पर मना कर पाती हैं? या उसमें आपको दिक्कत आती है क्या आप मुझे बताएँगी?
जी। जी। जी देखिए, मैं ना उनको अ, पहले तो अ, स्पष्ट तौर पर मना नहीं कर पाती थी क्योंकि अ, मैं उनको बोलती थी कि ठीक है देखो अभी तो अ, कुछ काम कर रही हूँ बताती हूँ, कल बताऊँगी या बाद में बताऊँगी। पर, जब मैंने देखा कि मेरा टालमटोल करना कहीं न कहीं उन लोगों को मतलब अ, ये कहीं आशा रहती है कि हाँ, य आज नहीं तो कल उनके साथ जाऊँगी या 2-4 घंटे बाद फ्री हो जाऊँगी तब जाऊँगी। तो मैंने जब ये भी कहा कि जो उनकी अपेक्षाएँ हैं उम्मीदें हैं वो कहीं और ज़्यादा हो रही हैं और मैं उन अपेक्षाओं पर अभी इतनी खरी नहीं उतर सकती। तो मैंने उनको जैसे ना साफ बोलना अ, शुरू कर दिया कि देखो, अभी मेरे पास काम होता है इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों के साथ बाहर जाके अ, मज़े कर सकूँ, खा पी सकूँ, घूम सकूँ, तो अभी मैं नहीं जा सकती। तो बस, जब से मैंने उनको साफ बोल दिया है तब से वो ज़्यादा ही मेरे से नाराज़ हो गए हैं।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ पा रही हूँ, पर मुझे आपके हिम्मत की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि आपने हिम्मत करके उनको बोला। हाँ, उ कुछ समय लग जाता है कई बार ये बात समझने में पर अ, एक चीज़ आप और मुझे बताएँ कि अ, एक बार तो आपने साफ़ तौर पे उन्हें मना किया, और वो समझ पाए। क्या आपने कोई और तरीके भी अपनाएँ हैं मना करने के या टालमटोल करने के? और ऐसे में क्या हुआ, आप मुझे बता पाएँगी?
जी। जी। जी देखिए, टालमटोल तो मैंने किए ही हैं। कि उन्हें बताने की कोशिश की जैसे कि वो समझ जाएँ और होता क्या है कि अ, जितनी भी टालमटोल कर लो उनकी जो उम्मीदें हैं मतलब जो ज़िद वो उम्मीदें ना उनकी ज़िद जैसी हो जाती है। कि नहीं तुम्हें तो चलना पड़ेगा, अगर तुम नहीं चलोगी तो हम नाराज़ हो जाएँगे। हम दोस्ती ख़त्म कर लेंगे और तुम अब बदल गई हो। इस तरह से कहीं न कहीं देखिए एक कहते हैं न इमोशनल अत्याचार वो भी मेरे साथ अ, शुरू कर देते हैं। पर मैं क्या ही करूँ जो मेरी प्राथमिकता है पहली मैं उसको ध्यान देती हूँ। मैं चाहती नहीं कि मैं उनको कहीं अ, ऐसे तकलीफ़ पहुँचाऊँ क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। और मेरी जो प्राथमिकताएँ हैं मैंने उनको बोल रखी हैं कि देखिए अ, ये मेरी ज़रूरत है। आप लोग मेरे दोस्त हैं और इस चीज़ को आप समझिए कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो कहीं न कहीं इससे मुझे तकलीफ़ हो सकती है और ये जो मेरी प्राथमिकताएँ है, ये मेरी ज़रूरतें हैं या ये कैसे पूरी होंगी। पर वो है कि वो इस चीज़ को समझते नहीं क्योंकि शायद वो ऐसी जो समस्याएँ हैं, ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं वो कहीं उन्होंने देखी नहीं है, इसके चलते। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ पा रही हूँ और वाक़ई में आप बहुत ही खुलकर अपनी बात सामने रख रही हैं। बस आप मुझे अगर एक आख़िरी छोटे से प्रश्न का जवाब दे पाएँ कि आप ये भी जो भी आपका ये जो इतना नज़दीकी जो आपके दोस्त हैं और जिनको कई बार आप सीमा रखकर बोल देती हैं, कभी नहीं बोल पाती। असल में आप मुझे दिल पर हाथ रख के बता सकती हैं कि इस रिश्ते में आप आख़िर क्या बदलाव चाहती हैं? आप इसे आगे चलाना चाहती हैं या आपको लगता है कि बस अब नहीं। क्या आप मुझे बताएँगी?
जी देखिए, मैं आपको बताऊँ कि अ, मैं बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहती हूँ और अ, दोस्त चाहती हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं वो कहीं न कहीं इन चीज़ों को समझें कि मेरी अ, ज़रूरत क्या है? उन क्योंकि मैं वहाँ से अपना परिवार का खर्चा चला रही हूँ। उनको समझना चाहिए कि मैं वो मेरी ज़रूरत है। हाँ, वो, वो कहीं न कहीं मेरे दोस्त हैं मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि दोस्तों को भी समय देना ज़रूरी है। और अ, समय ना होने पर अगर वो कहीं ये चीज़ ज़िद करते हैं तो वो मुझे लगता है कि सही नहीं है और मैं चाहती हूँ कि सीमाएंँ तय कर दूँ ताकि अ, जो मेरी अ, प्राथमिकताएँ हैं उनमें भी कोई समस्या न आए। और जो मेरी दोस्ती है वो भी द उसमें भी कोई किसी तरीके की दरार ना आए, जी।
हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल मैं आपकी भावनाओं का की कद्र करती हूँ कि आप इस दोस्ती को हमेशा बचाए रखना चाहती हैं। तो देखिए, अब दोस्ती में वो भी इतनी पुरानी दोस्ती का मैं बिल्कुल इसकी उम, कीमत समझ सकती हूँ। तो ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि इसमें सीमा रहे पर दोस्ती चलती रहे। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि स्पष्ट रूप से आपस में बातचीत हो। तो इसमें मेरा सुझाव है कि आप एक बार वाक़ई उन लोगों से फ़ुर्सत निकाल कर थोड़ा-सा मिलें पर उनको अपनी सारी चीज़ें समझाएँ कि आप अगर किसी चीज़ में व्यस्त हैं तो वो चीज़ क्या मायने रखती है आपके लिए। और इतने पुराने दोस्त हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी परेशानी, चाहे वो आर्थिक परेशानी है या भावनात्मक रूप से है, वो शायद, उससे जुड़ पाएँगे। और दूसरी चीज़ ये एक चीज़ का आप ज़रूर अभ्यास किया करें क्योंकि अक्सर जब सीमा बनाने में हमें दिक्कत होती है तो अक्सर मैं शब्द का प्रयोग हम करने से हिचकिचाते हैं। कभी भी अगर ये बोलना हो कि मुझे इस चीज़ में दिक्कत है इसमें बहुत ज़्यादा म कठिनाई आती है। तो आपको हो सकता है ये बात थोड़ी अटपटी लगे पर आप वाक़ई अगर जिसे कहते हैं ना कि शीशे के सामने मना करने वाले कुछ वाक्य कि आज मुझे फ़ुर्सत नहीं है, मैं आज थोड़ी व्यस्त हूँ या मेरे पास ज़रूरी काम है। मैं के साथ अगर आप वाक्य बनाएँगी आपको सच में उसके लिए बहुत आत्मविश्वास चाहिए और वो आत्मविश्वास तभी आएगा जब आप उसका एक नियमित रूप से अभ्यास करेंगी। और आप यकीन मानिए आप कुछ दिन अगर सोने से पहले ये मैं वाले वाक्यों का अभ्यास करती हैं ना थोड़े दिनों बाद आपका मस्तिष्क भी इन्हें बहुत सहजता से, बहुत सहजता नहीं भी तो थोड़ा और सहजता से लेना शुरू करेगा। और एक बात आप और ध्यान रखें कि जब भी आप मना कर रहे हैं अपने दोस्तों को किसी चीज़ के लिए हमेशा एक जवाब ज़रूर तैयार रखें क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप अगर सीधे मना करके चुप हो गई और उन्होंने कुछ और दबाव डाला, आपके पास कुछ नहीं रहेगा व्यक्त करने के लिए। तो हमेशा कुछ न कुछ जवाब अपने पास ज़रूर तैयार रखें। तो मुझे लगता है इन 3-4 चीज़ों का अगर आप अभ्यास करती हैं ना, आप वाक़ई अपनी दोस्ती भी बचाए रखेंगी और आपके दोस्त भी आपकी इन सीमाओं का सम्मान करेंगे। ऐसा मेरा मानना है। जी।
जी। जी देखिए, आपके बहुत अच्छे सुझाव दिए सबसे पहले तो आपने मेरी जो समस्या थी उसको बहुत विस्तार से सुना और विस्तार से सुनने के बाद बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए। जिससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी और अभी-कभी मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है और सच में आपके दिए गए सुझावों के लिए दिल से धन्यवाद।
जी, कोई बात नहीं।